जी देखिए फ़र्क तो आ गया है और मैं मानती हूँ, हर जनरेशन में आता है। जैसे मेरे माता-पिता का बचपन था वैसा मेरा नहीं है और जैसा मेरा है वह आजकल के बच्चों का नहीं है। है ना? आजकल के बच्चों के लिए ज़्यादातर अ, वो स्क्रीन पे खेलना पसंद करते हैं। और हम लोग जो हैं वो गली में पकड़म-पकड़ाई खेलना पसंद करते थे। वो हमारे एक्सपीरियंस हम बनाते थे, है ना। ह हो सकता है कि जब ह जब आज जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े होंगे तो वो भी यही सोचेंगे कि हम कितना अच्छा वीडियो गेम खेलते थे। उस समय कुछ और कल्चर शुरू हो जाएगा। तो मैं ये मानती हूँ ये तो समय के साथ चीज़ें जो हैं बदलाव आता रहता है, चीज़ों में बदलती रहती है। तो हाँ, अलग तो नहीं है। पर मैं मानती हूँ कि हमारा जो था बचपन वो अच्छा था। जी।
अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। लेकिन देखिए, ये तो मानना पड़ेगा ना आपको, ये तो मानना पड़ेगा कि नानी के घर जाके छुट्टियाँ मनाने का जो मज़ा था, वो डिज्नीलैंड जाके मनाने का मज़ा नहीं है। <laughs>
बिल्कुल, नहीं है। सही बात है वो तो। जब नानी के घर आप जाते हैं, सारे आपके और कज़िन्स आते हैं और चाचियों के बच्चे आते हैं और ग आपके वो मामा के भी बच्चे वहाँ पर होते ही हैं। और आप सब मिलके जो नानी और नाना अम, अ, नाना के और मामी के मामा के नाक में दम करते हैं सारे मिलके <laughs> तो उसका तो मज़ा अलग ही होता है। जी।
हाँ। जी। जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अ, लेकिन ये है कि अच्छा ऐसा भी है ना कि क्या आपको लगता है जैसे अगर अ, हम देखते हैं कि अभी आजकल के जो अ, पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को उतनी आज़ादी भी नहीं देते कि इस तरीक़े से वो बाहर जाके खेलें? वो कहते हैं कि अंदर ही रहें। अ, के ज़माना भी ऐसा आ गया है ना, ज़रा और भी कुछ हालात ऐसे हो गए हैं। तो इस तरह आप नहीं समझती के जिस तरह हम खेले हुए हैं बच्चे अगर आज के उसमें ऐसे नहीं खेलेंगे मिट्टी में, अपने दोस्तों के साथ तो फिर उनके तो एक रे चीज़ नहीं आएगी ना?
हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। जी, जी, जी, जी। हाँ। जी।